Quel a été le dernier personnage politique, heu, sur le paysage français, heu, qui faisait, heu
Mmh mh.
qui avait cette, heu, cette aura ou alors ce c ce charisme, selon toi?
Mmh <tsk> le dernier, ben en vrai, mine de rien, quoi qu'on en pense, je pense que Sarkozy, il avait un certain charisme.
Oui.
Heu, c'était quelqu'un qui, enfin c'est pas comme hem, comme François Hollande ou quoi, c'était quelqu'un quand même, heu, même s'il a fait qu'un seul mandat, on s'en souvient encore aujourd'hui et et il a quand même marqué, je pense, le paysage politique français.
Oui, c'est vrai.